Hai, Kak, aku sepertinya butuh banget nih, saran dari kamu, karena aku udah lumayan bingung ya, menghadapinya, gitu. Jadi, eee, aku tuh ada sedikit masalah di eee, tentang tidur, gitu ya. Jadi, akhir-akhir ini mungkin sekitar eee, beberapa bulan ke belakang ya, mungkin 2 bulanan ke belakang. Aku tuh enggak tahu kenapa, sulit banget buat tidur, karena kayak pikiran, otak aku tuh, kayak enggak berhenti berputar gitu loh, Kak. Kayak ada aja yang dipikir. Nah iya, aku jadi bingung dan aku tuh jadi karena sulit tidur itu, otomatis aku jadi begadang, dan hal itu tuh membuat aku jadi susah bangun di pagi harinya, otomatis mengganggu pekerjaan aku, gitu, Kak. Dan mhm, aku gimana ya, caranya biar aku tuh bisa, mungkin sedikit tidak stres sebelum tidur gitu, Kak?
Oh. Astaga, iya iya. Mhm. Oke oke. Oke, mmm, aku boleh bertanya enggak sama kamu?
Boleh dong, boleh banget.
Kalau, mmm, aku dengar tadi, kamu kayak punya kekhawatiran ya, ket eee, sehingga bikin kamu tuh kayak sulit tidur, gitu. Boleh enggak aku tahu, eee, ber udah berapa lama nih kekhawatiran itu muncul sampai kamu, eee, susah nih untuk tidur, gitu?
Iya. Bener. Mhm. Okey, jadi munculnya itu udah di mungkin beberapa bulan terakhir ini ya di 2 bulan lah, sei yang yang aku inget tuh 2 bulan terakhir ini, karena heeh belum lama karena sepertinya ya ini tuh di-trigger sama pekerjaan aku yang semakin menumpuk di kantor gitu, Kak. Dan ini tuh, memang munculnya ketika aku mau tidur doang. Pas di siang hari tuh aku nggak nggak muncul hal-hal kayak gini, gitu sih.
Oke. Belum lama berarti ya? Oh, oke. Berarti tidur di malam hari nih?
Betul, betul. Cuman saat mau tidur di malam hari aja, gitu.
Oke, misalnya ketika kamu di rumah, terus di akhir pekan gitu, eee, biasanya kan suka kadang-kadang kita tidur siang, tidur siang jug nggak masalah ya?
Iya. Oh nggak, nggak masalah kalau pas di tidur siang. Karena sebenernya aku sendiri juga jarang sih, Kak tidur siang. Nah, problem utama aku itu, eee, apa ya, rasa deg-degan dan rasa khawatir ini tuh munculnya ketika, aku tuh besoknya harus kerja dan akhirnya muncul ketegangan ini di malam harinya sebelum aku tidur gitu, Kak heeh.
Oke. Oh gitu. Oke, aku akan bertanya lebih spesifik lagi ya. Ini, kekhawatiran ini berkaitan dengan kerja? Kalau boleh tahu, mmm, kegiatan apa di pekerjaan kamu yang bikin kamu deg-degan nih?
Boleh, baik. Mhm, mhm. Oke. Jadi gini, aku tuh kan di setiap harinya, di setiap pagi selalu ada, eee, daily meeting ya atau morning briefing gitu Kak. Jadi bri eee, rapat di pagi hari. Nah, mmm, biasanya aku aku memang posisinya di kantor ini, memang lumayan senior ya. Nah, eee, aku tuh dalam jang dalam waktu lima lima hari seminggu gitu ya, lima lima lima hari kerja seminggu, itu tuh aku bisa 3-4 kali, eee, memimpin rapat setiap ha setiap pagi. Nah hal itulah yang membuat aku tuh suka kayak kepikiran, "Aduh, besok ngomong apa ya? Aduh ini, eee, udah oke belum ya persiapan yang aku tulis nih? Aduh ini, mmm, eee, masalah yang kemarin gimana ya, besok bisa terselesaikan nggak ya?" Nah hal-hal kayak gitu, Kak, yang bikin aku kayak jadi anxious. Jadi kayak apa ya, khawatir gitu, seperti itu sih.
Mhm. Oke. Oh, gitu ya. Iya. Oh, oke. Oke oke, aku mulai memahami nih, eee, kekhawatiran kamu nih, kenapa kamu sampai sulit tidur. Boleh aku tahu, sebelum kamu tidur itu ada rutinitas yang, eee, kamu lakukan enggak?
Mmm, oke. Sebenernya rutinitas aku, eee, sebelum tidur, itu lumayan, eee, ini ya, Kak, lumayan, apa ya, aku bisa dibilang lumayan disiplin gitu dalam menjalani rutinitas tidur. Kayak aku tuh mandi tuh, selalu kayak sebelum jam 07.00 malem biasanya udah mandi, terus udah udah iya udah makan malem 2 jam sebelum tidur. Terus kayak, eee, pokoknya udah udah udah udah seringnya udah rileks gitulah, 2 jam sebelum tidur. Karena aku biasanya tidur jam 10.00 malam. Nah, tapi di beberapa bulan belakangan ini tuh, Kak, aku tuh kadang suka lembur dan aku masih harus mengerjakan banyak hal ketika aku di waktu aku sampai aku mau tidur gitu, loh. Jadi di waktu-waktu menuju ke jam 10.00 malam itu tuh aku masih buka laptop kayak gitu, Kak.
Oke. Oke. Berarti Iya. Oke, berarti kamu membawa, eee, pekerjaan ke rumah?
Bener. Kadang ketika memang pekerjaannya tuh banyak banget dan memang meeting yang besok pagi itu harus dipersiapkan banget gitu, ya. Nah, itu kadang aku bawa pekerjaannya ke rumah.
Mhm. Oh, oke. Jadi gini, mungkin aku sudah bisa, eee, mulai memahami kenapa kamu, eee, punya kekhawatiran yang bikin kamu sulit tidur di malam hari. Nah, aku punya saran nih, pertama, kamu coba perbaiki, eee, rutinitas malam, pertama. Mungkinkah, eee, pekerjaan yang kamu bawa pulang itu kamu selesaikan dulu aja di kantor tanpa kamu bawa pulang?
Oke. Gimana tuh, Kak? Mmm. Oke, baik. Oke. Mmm, sebenernya sih, kadang tuh memungkinkan sih. Cuman, memang di beberapa waktu yang memang harus lembur banget, yang pekerjaannya itu kayak menumpuk banget. Itu memang harus aku bawa ke rumah. Nah, tapi sebenernya itu tuh bisa aku kerjakan, kayak mungkin maksimal jam 08:00 malam gitu, Kak. Cuman aku kadang iya, cuman aku kadang tuh suka, apa ya, eee, suka ngandet-ngandet gitu loh. Kayak, "Ah nanti dululah nanti dululah." Gitu loh.
Oh, oke. Nah. Iya, bener. Iya iya. Nah, itu mungkin yang harus kamu, eee yang bisa kamu lakukan adalah menghentikan semua, eee, rutinitas yang berhubungan dengan pekerjaan di misalnya kamu tidur biasanya jam 10:00 malam, mungkin ru eee, pekerjaan maksimal kamu batasin di jam 08:00. Tadi kan kamu sudah punya rutinitas yang bagus sebenarnya. Kamu punya rutinitas mandi sebelum jam 07:00, 2 jam sebelum tidur kamu sudah selesai makan, itu sudah merupakan, eee, kebiasaan yang baik. Nah, mungkin, mmm, itu tadi, bahwa, eee, pekerjaan yang kamu bawa oke enggak apa-apa bawa pekerjaan ke rumah, tapi maksimal jam 8:00 malam, 2 jam sebelum, eee, tidur, kamu, eee, bisa menghentikan iya, menghentikan pekerjaan itu dan mulai, eee, bikin kamu rileks, itu. Salah satu cara salah satu cara rileksnya bisa misalnya, <clears throat> kamu, mmm, bikin suasana kamar kamu kalau memang tidak mau gelap sama sekali, bisa bikin suasana remang-remang.
<laughs> Betul. Iya. Mmm, gitu. Udah harus stop, gitu ya? Mmm. Oke oke. Oh, masuk akal sih, Kak. Heeh heeh.
Tuh. Ya, terus kalau misalnya kamu suka pakai aroma terapi sebelum tidur, mungkin kamu bisa pakai aroma lavender yang justru men eee, menenangkan nih, menenangkan pikiran iya, itu kamu bisa pakai itu. Nah, kemudian kamu juga bisa, eee, latihan relaksasi. Sebenarnya itu, eee, mudah dipelajari, kamu, eee, bisa menggunakan teknik pernafasan. Kemudian ya, kamu bisa rilek merilekskan otot. Supaya kamu nggak, apa ya, Supaya enggak terlalu tegang menghadapi esok harinya itu, begitu.
Oh. Iya? Oh. Iyakah? Tegang gitu ya, Kak, ya? Mmm. Oke oke. Paham sih aku. Jadi berarti intinya itu kayak relaksa membuat badan rileks dulu sebelum tidur dan ini kali ya, Kak, ya, mmm tadi sebenernya ini sih, cukup cukup disiplin, eee, cukup, apa ya, Cukup, artinya aku harus disiplin juga ya, Kak, sama diri sendiri heeh, mmm, 1 jam atau 2 jam sebelum tidur, udah harus stop nggak ngerjain pekerjaan sama sekali, gitu kan?
Betul. Betul. Ya, betul.
Mmm, oke oke, itu heeh, mungkin itu bisa aku coba sih, Kak. Itu, mungkin aku bisa pakai alarm kali ya, buat mengingatkan aku kayak, "Eh, udah cukup, nih" heeh.
Betul sekali. Nah, itu juga satu itu juga satu ide yang bagus sih, untuk eee, bikin eee, rutina rutinitas eee, mau tidur kamu itu lebih teratur lagi, gitu.
Mmm. Iya iya iya, oke. Bisa sih, Kak, itu bisa aku coba, sih.
Nah, ini kan eee, berhubungan dengan masalah kecemasan ya, seperti yang kamu eee, sampaikan tadi, sehingga, eee, kecemasan ini mempengaruhi waktu tidur kamu, gitu, dan kamu mungkin jadi stres, ya. Nah, mungkin, saran aku yang terakhir adalah, kamu mungkin bisa mempertimbangkan eee, berkonsultasi dengan ahlinya. Dalam hal ini heeh, dalam hal ini misalnya eee, tenaga kesehatan atau misalnya, mmm, apa ya namanya, eee konselor konselor ini kenapa?
Betul. Betul banget, Kak. Oh, oke. Terapis gitu ya, Kak, ya. Terapis gitu ya, maksudnya, ya?
Iya. Jadi, eee, ada konselor, eee, untuk, eee, tidur itu.
Oh, oke. Oh iya, aku baru tahu loh.
Iya. Iya ada, jadi mungkin kamu bisa menghubungi tenaga ahli, tenaga kesehatan untuk bisa eee, kalau misalnya ini berlanjut ya, kalau semua rutinitas tadi yang aku sarankan ternyata, eee, tidak berhasil heeh, mak kamu masih tetap, eee, cemas, masih tetap susah tidur. Nah mungkin langkah terakhirnya adalah dengan mempertimbangkan dukungan dari tenaga kesehatan atau orang yang lebih ahli dalam menghadapi ini. Karena bisa saja betul, karena bisa saja mungkin ada, eee, beberapa suplemen atau mungkin obat yang harus diresepkan oleh, mmm
Kurang gitu ya? Oh, masuk akal sih. Yang lebih ahli gitu ya?
yang lebih ahli, heeh. Supaya kamu nggak lagi cemas dan, eee, kamu bisa tidur dengan, eee, tenang, eee, nyaman, gitu.
Mmm, bener sih Kak. Sebenernya memang bisa dibilang, eee, kecemasan aku tuh lumayan, eee, medium ya tingkatannya. Artinya aku aku sendiri itu merasa memang dia tidak terlalu rendah, tapi memang juga belum yang tinggi-tinggi banget gitu. Artinya sampai aku tuh sulit tidurnya itu, sampai kadang sampai dini hari itu kan berarti kan udah lumayan medium sih bagiku ya, mungkin aku bisa tuh coba saran dari kamu dan aku baru tahu loh Kak, kalau memang ada konselor tidur gitu, ahli tidur gitu ya.
Oh. Iya iya paham. Betul betul. Ada kok. Iya ada ada konselor khusus untuk, eee, masalah ini, masalah tidur, itu ada banget. Makannya eee, jadi sebelum eee, sebelum kamu semakin berat lagi, s dan tadi s semua rutinitas sudah dilakukan dan masih juga tidak membantu, pertimbangkanlah itu, gitu.
Oke. Oke. Wah, baik baik Kak, ini memang aku tadi sudah dapat sedikit saran sih dari kamu yang mungkin bisa aku langsung praktekkan gitu ya. Kayak salah satunya tadi alarm supaya kayak paling enggak, 1 jam sebelum tidur udah harus berhenti nggak nggak kerja lagi gitu. Waduh. Oke deh Kak, ini terima kasih banyak loh Kak, sarannya, nanti juga aku iya, nanti juga aku bakal coba cari-cari, eee, konselor tidur di de eee, di de di dekat daerah rumah aku gitu ya.
Iya. Baik. Betul, betul. Sama-sama ya. Sip. Semoga membantu ya.
Iya Kak, membantu banget sih. Eee, terima kasih banyak ya, Kak. Nanti kalau aku bingung lagi, aku hubungi kamu ya.
Sama-sama. Iya.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa.